آه أكيد طبعًا. أنا عايز أقول لك، إن أنا دخلت قبل كده في نقاش مع مجموعة من الناس يعني بي عمّالين كده يعني يعملوا نقاش أو يعملوا آآ مقارنة ما بين الأفلام المكتوبة أو اللي هي ال ال اللي هي ال القصص بقى والروايات والكلام دوّة والأفلام نفسها. فنظرة الناس اللي هي بتفضّل الأفلام بتقول لك إيه بقى، قالوا لي إن هم بيفضّلوا الأفلام، عشان هم مش عندهم وقت ي يقروا الكتاب، فبالتالي بيتفرّجوا على الفيلم. الفيلم مُجرّد ساعتين، 3 بالكتير، لكن الكتاب هياخُد معاهم شهر، شهرين، شهر، 3 شهور على حسب ما يخلّصوه. فبالنسبة لهم م هم أصلًا مش مهتمّين بالكتاب، سواء موجود والّا مش موجود، هم هيتفرّجوا على الفيلم.
قل لي. إمم. إمم. آه. إمم. اي فاهم. آه. إمم. إمم. إمم. في ناس برضه بتحب برضه يعني اللي هي بتشوف الفيلم أ انجِز ساعتين، 3 وأقلب مش عايزين نش لسّه نقعد نقرا وبتاع، أهَم حاجة عرفنا المضمون بالضبط. <chuckles> بالضبط. طب هل مثلًا شُفت حد مثلًا شاف فيلم أو مسلسل مثلًا وبعد ما عجبه أوي بقى وعجبه الأحداث، قرّر يقرا الكتاب يعني أو يحتفظ بالكتاب كنوع من أنواع إن هو يعني مُمتَن جدًا للرواية خ وفرحان بيها جدًا، فلدرجة إن هو جاب ال ال ي ج ج يعني جاب الكتاب وقراه؟
آه، أيوه بالضبط كده. مضبوط كده. اهم فاهمك. أ آه، أيوه. أكيد شُفت حد كده.
آه. وإيه طب و وإيه بقى يعني طب حسّيت إنه هو غريب شوية والّا ده ط والّا والّا في ناس كتير بتعمل كده في الفترة الأخيرة؟
لأ، هو مش غريب، ده ده أنا على فكرة. <laughs>
<laughs> هو بصراحة أنت غريب في كل حاجة صراحة، أنت أول حاجة لمّا قُلت لي إن أنت يعني بت ب بتشوف الفيلم وت تشوف الكتابة وبعد كده تخُش تقرا آه، وبعد كده قُلت لي لأ أنا باشوف ال أنا ما قُلت فعلًا يعني القُرّاء أو الكُتّاب دول ليهم فِكْر خاص طبعًا، يعني بيحبّوا ي <chuckles> يعملوا الك آه، من كل من كل الزوايا آه. أنا حقيقي بُص آه.
باشوف من الكتاب وبعد كده الفيلم. أيوه، أيوه فاهمك. أكيد ط هو هو حصل معايا قبل كده ال الفكرة دي زي ما قُلت لك، آآ بس كان مع فيلم هاري بوتر، اتفرّجت على هاري بوتر الأول وبعد كده قريت الكتاب بتاعه.
إمم. آه.